Totoo, alam mo napansin ko rin yung nung nung may time din na parang sunod-sunod yung hindi kasi ako yung exercise na jog nung nakaraan, eh, as in walking lang talaga. Siguro yung walking ko abot ng 30 minutes, mula sa bahay na ay simula sa workplace hanggang do'n sa school ng anak ko nilalakad ko lang 'yon. So nung halos everyday kung ginagawa yun for 5 days, nung una siyempre hinihingal, may hingal 'yon, eh, hingal. Tapos sobrang pawis ganiyan, pero nung medyo tumagal na ilang araw ko ng ginagawa, parang sabi ko parang parang ano, parang parang hindi na ko hinihingal parang kulang na yata yung nilalakad ko parang ganun na yung nasa isip ko. So talagang malaking epekto yun no, yung yung endurance mo yung ah, yung mismong anong tawag mo rito, yung sa sarili mo alam mo kung kung gaano nalang yung ano bang word yun nakalimutan ko, basta yung kung gaano na yung kaya ng katawan mo. Ah, dala malalampasan mo pa siya.
Mhm. Oo. Hmm. Mm. Oo. Hmm. Mm. Oo. Oo nga, napansin ko alam mo naman sa akin sa personal kong karanasan, ang tinarget ko nun dati kasi 'pag may nag-de-deliver ng tubig, siyempre iiwan nila sa labas 'di ba ta's bubuhatin ko. Napansin ko na hirap na hirap akong buhatin yung galon ng tubig kaya ginawa ko nag ano ako, nagbuhat ako ng weights para mapalakas ng yung ano yung katawan ko kahit papaano, parang hindi naman palaging masakit yung likod mo 'pag bubuhatin mo yung tubig. Tapos ayun pagkatapos ng mga dalawang buwan, ayun nabubuhat ko na yung tubig ng ano ng hindi hindi hinihingal, hindi sumasakit yung likod, o hindi sumasakit yung braso ko, kaya nakakatuwa din minsan 'pag nakikita mo yung mga ganun, eh, 'tsaka maganda nga yung motibasyon minsan 'pag yung meron ka talang paggagamitan nung lakas o yung kailangang-kailangan mo talaga ng stamina na, 'di ba. Yung magagamit mo talaga siya maganda siya motivation kasi, hindi mo lang siya hindi mo lang siya ginagawa dahil sa gusto mong maging maganda yung itsura ng katawan mo 'di ba, pero maganda din naman yun oo, magandang motibasyon din yun minsan. 'Pag nakikita mo na parang ano na kung sobrang ano na 'di ba, sobrang taba mo na. Kaya kailangan mo na magpapayat at saka yung isa sa iniisip ko lagi yung ano yung damit kasi alam naman natin, mahal ang mga damit ngayon, 'pag 'di ba 'pag lalo na 'pag pantalon 'di ba pag medyo tumaba ka hindi mo na masusuot yung pants mo, wala na kailangan <laughs> kailangan mo na namang bumili ng mas malaki. So maganda yung ano parang kahit maintenance lang.
Mm. Oo. Oh. Hmm. Oo, oo. O, oo. Yes, mm mm. Mm. Hindi ka nahihirapan. Mm, mm. Oo. Oo yun. Totoo. Oo, kailangan ko nga yun, pumapayat. Mm. Totoo, 'pag oo. And mas

Oo nga.
'Pag may mga onting effect na makikita kaya yung mga kunyari naglo-loose ka na ng weight, bumababa na yung timbang mo, yun yung pakiramdam mo gumagaan, siguro, mag susunod-sunod na yun, hindi ka na, ah mawawalan ng gana kaya hindi ka na maboboring.
Mm. Mm.
Sa sa'kin lang, ah, kasi ngayon ako wala pa talaga sa mindset ko talaga yung yung parang hindi pa siya ganun katibay yung mindset ko na magpapapayat ako, mag-exercise ako, kaya nandun pa rin yung ka katamaran ko.
Mm. Ah. Oo, ako naman napapaisip na kasi, pag pumasok yung, ah, mga November 'tsaka December, alam mo na madami ng kainan di ba kasi Pasko na, kaya ang iniisip ko ngayon medyo magbawas muna ako para pagdating nun ng mga panahon na yun at least meron kang ano may buffer ka na puwede mong <chuckles> puwede kang magpalaki ng konti mm, kasi pagdating talaga ng mga panahon na yun kaya iniisip ko siguro ngayon Agosto, September, 'tsaka October, magpapaano muna ko, magpapayat ako yun na yung mindset ko ngayon 'no. Oo. Kasi pagdating talaga ng mga kainan, nako wala na hindi ko naman puwedeng humindi, eh, kasi masarap din talaga 'tsaka siyempre kasama mo yung mga mahal mo sa buhay 'di ba mas masarap kumain pag kasama sila. <laughs>
Ay naku po, yes. Oo, oo. Oo, oo puwede mong maistore na matagal, ye, puwede naman. Oo. Puwede ah, puwede yun, ah, puwede puwede. Oh, maganda yun. Totoo. Totoo 'yan. 'Wag lang sosobra 'no, lalo na kapag meron ng mga ibang karamdaman.
Oo naman. Oo naman, alam naman natin yan, binabantayan na natin 'yan. <laughs>
Yes. Tama.
Ah, 'yan sige maraming salamat sa mga nai-share mo, ah, sana makapag, ah, ehersisyo pa tayo, oo.
Ayun. Ay maraming salamat rin. Kaya nga, eh, 'no. Salamat, salamat sa oras, bye.